Ti va di raccontarmi quale album definisce proprio un periodo preciso della tua vita?
Sì, guarda, allora, pensando agli album, ce ne son stati davvero tanti che potrei, uhm, legare a un momento particolare, uhm, della mia vita in realtà, uhm, però ne ricordo precisa precisamente un paio che mi hanno lasciato un gran segno, non tanto per la qualità delle canzoni ma tanto perché riesco ad affiancarle appunto a un momento della mia vita particolare, ehm
Mh-mh. Ti ricorda proprio un periodo preciso.
Esatto. Ehm, io ricordo molto bene un album di un artista italiano, che si chiama Salmo, che si stava appena affacciando sulla scena, ehm, non come quello che conosciamo adesso ma aveva ancora un un forte imprinting legato alla cultura metal e punk, da dove lui arriva, che adesso io dirò la pronuncia The Island Chain Show Massacre penso si dica, ehm, ed è un album che alla, io reputo molto bello, poi qualche critico musicale potrebbe dire il contrario, ma lo ricordo con piacere perché era un periodo di piena adolescenza per me. E e quindi
E Metal. Cer Chiaro, eh, spesso è quello il periodo target per quando si ri si han dei ricordi dolci di questo tipo.
Esatto. Esattamente, quindi mi arrivava in faccia questa roba, uhm, una roba del tutto nuova perché, mhmm, era, mhmm, l'inizio di una di una di una d dun di un'onda diciamo che legava fortemente il rap, ambienti come la dubstep, il punk, le urlate sul disco quindi, ehm, poi lui si evolverà da quella cosa lì. Però, parlando personalmente, mi ricordo che uscì o meglio, uscì non ne son sicuro, che io lo ascoltai tantissimo, ehm, diciamo in un periodo che andava da settembre a dicembre-gennaio. Quindi mi ricordo che avevo ancora il motorino, quindi, uhm, le mie giornate, si passava
Sì, sì. Uh. <chuckles> Ti ricordi il freddo, suppongo. <chuckles>
Esattamente. Io mi ricordo il freddo del motorino che io usavo per tutto. Io son nato in provincia, non non una grande città, quindi per muoversi anche dall'amico usavo la moto, anche a dicembre quando faceva freddo, mi armavo di guanti e quant'altro.
Era lu era l'unico metodo quindi per per fare socialità.
Esattamente, e quindi ho, mhmm, questa memoria del freddo, ho questo ricordo del di di di noi ragazzini, ehm, che andavamo in giro, ehm, coi motorini, ci fermavamo nei parcheggi e stavamo lì a a a fumare, a bere e quindi ho questo questa memoria, uhm, sco ho questo ricordo scolpito, poi io abito in piena Pianura Padana, quindi oltre al freddo ricordo la nebbia, ehm. Ed è affiancato
Mh-mh. Wow. Cioè hai proprio delle immagini in testa.
Sì, sì, sì, è affiancato a questo album che era molto cupo, molto urlato, molto era nuovo, ehm, e tra l'altro io ricordo che dei miei amici io ero uno dei pochi che ascoltava, ehm, rap, tutti quasi tutti gli altri venivano più dal punk e dal metal.
<chuckles> Mh-mh. Sì, era que il periodo ehm, inizio a ca a capire di quanto tempo fa si sta parlando. Quindi sì, è è così.
Sì, ed era un grande cioè, ehm, lui era mhmm, Salmo con quest'album era una specie di forte raccordo tra me e i miei amici a livello musicale almeno. E qui infatti da lì iniziamo a ascoltare a ascoltare molto più
Sì. Sì, perché era una crasi tra rap e punk, e quindi era un po' la fusione che che vi serviva per trovarvi assieme.
Esattamente, esattamente, quindi lo ricordo con con estremo piacere. Un altro album che invece, ehm, riesco a collegare fortemente a un periodo della mia vita è un album dei, ehm, Pink Floyd, uhm
Ah, quindi stiam parlando di molto prima.
Uh, esatto esatto, io l'ho scoperto vabbè tardi chiaramente perché non ero ancora nato quando è uscito l'album, però, ehm, parlo di Dance on a Volcano che tra l'altro non è nemmeno uno dei dei più famosi. È un al con delle canzoni che durano un un'eternità, ehm, 8 minuti credo anche, alcune, alcune s sì sì, eh belle, belle, belle pesanti, eh, e senza nemmeno il parlato, molto spesso. Ehm
Mh, certo. Mh-mh. <laughs> Mh, beh, i insomma. Ah, quindi solo strumentale.
Spesso solo strumentale e ricordo che quest'album era ascoltato da mio padre, uhm, mio padre ascolta m molto i Pink Floyd, i Beatles, i Marillion, uhm, quindi q tutto quel gene i Genesis, quindi tutto quel genere di, uhm, di rock, ehm, se così possiam definirlo, ehm, e ricordo che questo album mi ha accompagnato per un lungo viaggio che fecimo in macchina, totalmente in macchina, dall'Italia
Mh. Sì. Ah, quindi questo ti ricorda più di tuo padre, mentre l'altro più con le amicizie, questo ti ricorda proprio la tua famiglia e tuo padre.
E Esatto, esatto, quindi 2 cose anche abbastanza diverse, ehm, mi ricordo in particolare di questo viaggio che abbiam fatto dall'Italia a Capo Nord, in in macchina, quindi attraversando tutta l'Europa, dormendo solamente in tenda con la mia famiglia. E lo ricordo perché, appunto, mio padre dovendo guidare diverse ore, ehm, se lo sparava se lo sparava fino al vomito e quindi e quindi era è una cosa che mi ha segnato molto, poi immagina, io avevo qui mi ricordo con precisione avevo 8 anni, quindi n io ero un mhmm, vabbè un bambino anche, molto tranquillo. Però avevo questi questi paesaggi che mi passavano davanti agli occhi che, via via che andavamo a nord, erano sempre più estranei, a quello che vedevo di solito, quindi immagina un bimbo di 8 anni con sotto 'sta canzone; che magari, mhmm, in realtà non mi piaceva manco perché vabbè i Pink Floyd non è proprio una canzone da bambino, se vogliam dirla tutta, e però il mix
Che bello. Doveva tenersi sveglio <chuckles> in qualche modo. Chiaro. Un bambino. Mh. Però ti trasmetteva delle vibrazioni di un certo tipo che che ti destabilizzavano un po' in questo tuo viaggio.
Esatto, e me e mi ha co mi ha scolpito la mente questo questo questo raccordo tra ciò che sentivo, ciò che vedevo e ciò che percepivo e, mhmm, poi, ehm, i Pink Floyd comunque non non li ho ascoltati da giovane. Li ho saltati totalmente, e li ho riscoperti poi in età adulta, sì, se possiam così definirla. E adesso io quando ascolto quell'album, e lo ascolto spesso, e la memoria va subito a quel viaggio, quelle ore in macchina con mia madre che mi teneva, mhmm, diciamo buono, perché dovevamo fare dalle 4 alle 7 ore al giorno di macchina, ehm, la la la tenda da montare, sì sì, quindi grandi
Da adulto? Che bello. Eh beh, <chuckles> bella lunga. E però è molto bella è molto bello perché, mhmm, riesci proprio a descrivermi le immagini, cioè, ehm, riesci proprio a ricordarti nitidamente, quindi è quasi come se questi album ti avessero proprio come hai detto tu prima, scolpito in testa, ehm, quei que quelle cose, quelle sensazioni e quelle emozioni. E qui, ehm, vo voglio farti una domanda, perché è proprio lo stesso Salmo, recentemente in un'intervista ha ha affermato che molto spesso, un album per quanto qualitativamente possa essere buono, magari da una persona, può essere valutato come peggiore di quello di prima, perché chiaramente, magari il primo album che ha ascoltato l'ha ascoltato in un periodo in cui era adolescente, in un periodo in cui gli andavano bene le cose, quindi ha un ricordo positivo legato a quell'album. E magari con l'album successivo, non ha avuto questa stessa influenza. È una cosa che hai vi hai, mhmm, visto anche con te? Quindi ti sei accorto che magari anche album che, in futuro sarebbero stati meglio, magari di qu qualitativamente e obiettivamente superiori, non ti hanno più trasmesso quella quell'emozione, quel calore, quella quella cosa lì?
Certo. Guarda io ti porto, ad esempio, un altro album, dato che questo è, ehm, diciamo quello di cui stiamo discutendo. Uhm, un album di Rkomi che molti conoscono per le sue per le sue c canzoni pop a Sanremo Esatto, io era un periodo che ascoltavo uhm, ero, uhm, primo anno di università, quindi parliamo circa del 2014 direi o 15. Ehm, e ricordo questo primo anno in cui io ho ho studiato a Milano, e ho conosciuto molti milanesi. Ora Rkomi è di Milano della zona, d zona 4, uhm, quella di piazzale mhmm, adesso mi sfugge il nome comunque è su sud-est Milano, e quindi io avevo un compagno di corso che lo conosceva, quando ancora faceva i video su YouTube, quindi non aveva uscite. E me lo faceva asco e me lo faceva ascoltare su YouTube. Io lo apprezzavo molto, lo ascoltavo, uhm, mi ero affezionato in maniera incredibile forse proprio per quello che c amo appena detti, quindi la prima sessione di esami all'università io tra l'altro ho studiato
Mh-mh. Canzoni pop e non per le origini rap. <chuckles> Okay. Okay, chiaro. <chuckles> Mh. Fase nuova della tua vita.
Assolutamente, io tra l'altro ho studiato design, il che vuol dire che i nostri esami più che essere di studio erano pratici, quindi di costruzione di modellini. E quindi quando tu costruisci modellino, che cosa vuoi fare sotto, non metti la musica? Certo che la metti.
Pratici. Eh, <chuckles> vero, vero, non ci avevo pensato, quindi era è diventato quasi un accompagnarti, ehm, in questa tua nuova fase della vita.
Corretto e quindi io mi ricordo queste noi che ascoltavamo, uhm, questi rapper, perché poi da Rkomi, uhm, il legame con tutto col quel con l'ambiente del 2016, con altri rapper emergenti, la trap era forte, poi io mi ricordo che ascoltavamo questa roba, Charlie Charles, e, uhm, tornando alla qualità degli album, io ricordo che quando Rkomi ha iniziato a intraprendere la mhmm, la la versione di sé stesso più popolare, io, mhmm, e ero ero sull'incazzato, quindi ero molto arrabbiato, ero molto arrabbiato. Però lì da adulto, perché poi è successo s un po' più avanti, uhm, ho ho sempre letto una sua intervista in cui diceva che, uhm, ci vuole una certa maturità nel capire che dei tuoi artisti ci sono delle persone che vivono dei momenti, e che se il momento dell'artista, perché si accomoda o perché scopre il mondo delle grandi etichette musicali, lo porta a vivere delle esperienze differenti, per cui magari parla più, banalizzo, di amore, perché nel frattempo è diventato famoso e quindi, vuoi che non gli girino attorno più ragazze, magari prima era semplicemente un ragazzo del del del ghetto e esatto e quindi è è chiaro che a un certo punto, uhm, quella è la strada che uno va va a compiere e e e quindi
Sì, la trap. Certo, Charlie Charles. <chuckles> Certo. Ehm, ehm, sfigatino. Sì, sì. E poi bisogna avere coraggio anche, no, nell'evolversi musicalmente perché sai benissimo che andrai incontro a sfilze di fan che saranno s scontenti di questo tuo cambiamento.
Esatto, esatto, e io infatti da quel momento io pro provavo molta rabbia, ma anche per altri artisti eh? Provavo molta rabbia quando c'era questi cambi radicali. Adesso invece ho imparato a non vuol dire che io mi mi costringa ad ascoltarli perché, a parte il loro cambiamento, però li accetto e dico: "Okay, fai questo, va benissimo, non sarai più nel mio cuore però io conservo comunque con gelosia quello che mi hai fatto provare e, anzi, se il tuo album è mi mi collega mi mi rimanda a un momento, a un'esperienza come nel caso di, di Rkomi e di di pri quelli che abbiam citato prima, dei Pink Floyd e di, <smacks lips> e di Salmo, allora, allora lo apprezzo, vado avanti e e ti ringrazio di quello che mi hai dato, ecco.
Che bello. Di Salmo? Guarda, è bellissimo è bellissimo perché ne parli quasi come se fosse una relazione, no, cioè, è come qua è come se fosse una relazione che magari per un po' di tempo ti ha dato tanto, ti ha dato qualcosa, magari poi crescendo, evolvendosi avete preso 2 strade diverse, avete sme smesso con questa relazione, però comunque il ricordo, il piacere dei momenti passati insieme ti è rimasto comunque in testa.
È molto è molto vero, è molto vero, perché alla fine, alla fine quello è, cioè quando tu, ehm adesso devo dire u un po' meno, crescendo, ho meno momenti, ehm, di ascolto della musica, anche un po' per colpa del boom dei podcast, a dir la verità che, sì, hanno spostato di molto la mia attenzione, ehm, verso v verso questo tipo di fruizione audio, diciamo. Però una quando si è ragazzi che che si è costretti- almeno per me, ragazzo di provincia- costretti a, ehm, riempire il vuoto del tragitto, sui mezzi pubblici, casa, scuola, scuola-casa o casa-università, università-casa, avendo fatto io il pendolare
Ah. <chuckles> Capisco. <chuckles> Pendolare, certo.
e ero è una cosa che ti accompagna in modo fortissimo, se ci pensi, cioè tu passi all'incirca, guarda, ti dico per mia esperienza personale, ehm, 2 ore sui mezzi, ehm, su 24 ore che è la giornata, se per 2 ore ascolti la stessa persona che canta, ogni giorno, un qualche cosa sicuramente ti lascia.
Eh! Mh. Ogni giorno, poi, f sono tante ore. Eh è belliss è b è bellissimo perché, uhm, per quanto magari poi col tempo hai cambiato abitudine, adesso sei passato magari a o a ascoltare podcast, comunque, sono parte di te, e scommetto che magari ogni tanto, tutt'ora, magari ti capita quel momento un po' più nostalgico, in cui ti riascolti quegli album e quelle immagini tornano s vivide, proprio tornano, ehm, colorate nella tua testa, ti ricordi esattamente le sensazioni, le immagini precise, no?
Certo, ma anche perché allora, il cambiamento di questi artisti anzi la maggior parte del cambiamento di questi artisti, allora avviene, uhm, da più che alto dal punto di vista, uhm, <blows air> stilistico, diciamo, quindi c'è un cambio di genere musicale, però poi la persona di per sé, se tu vai a sentire certe interviste, non è cambiata, è cambiato magari il suo approccio alla vita, ma le idee che porta avanti più o meno sono quelle a livello umano. Con esatto, quando invece l'artista, cambia a livello umano, lì non è più il tradimento dell'artista e quindi dell'arte che faceva, è il tradimento dell'uomo che secondo me lì, va un po' oltre, un paio di artisti mi vengono in mente, uhm, però insomma quando quando è la persona che cambia e e lo percepisci ed è l'uomo che cambia, allora lì ti senti tradito, ma forse questa roba qua va anche oltre al legame artistico creativo.
Mh. Sono le stesse. Della persona. Mh. Certo. Allora, guarda, ti voglio fare l'ultima domanda velocissima, visto che dici questo, no, proprio la differenza tra artista e persona. Ti è mai capitato proprio di, ehm, sentirti tradito? Comunque e r non riesci a far la differenza tra artista e persona, ehm, ma per te sono la stessa cosa. Quindi se ti delude la persona, poi anche l'artista ne risente?
Sì, uhm, il caso di Fedez credo che ha cambiato totalmente l'idea politica, io lo ascoltavo quando faceva i concerti al Leon Cavallo, e ho un suo disco autografato in casa, e quel Fedez lì aveva delle battaglie politiche e ideali che portava avanti nelle sue musiche, nelle sue canzoni, ecco le battaglie poi lui è passato al pop, ho vissuto la stessa cosa, ma sempre come attualità l'ho accettato, ma poi dopo invece è andato a finire nel i m i i cambi umani, di ideali, politici, culturali, ha cambiato proprio emisfero in cui in cui roteava ecco, diciamola
Ah, chiaro. Sì. È diventato un'altra persona e quindi n non ricordi più neanche bene come artista, ecco, non lo ricordi più neanche bene va benissimo, guarda è stata una chiacchierata stupenda, mi hai mi hai parlato di tante cose molto personali, ti ringrazio veramente tanto di esserti aperto così tanto.
Totalmen Esatto. Esatto. Esatto. Guarda, grazie a te, è stato veramente piacevole e spero di avere ancora occasione di chiacchierare con te, a presto.